Ya, ben şimdi şöyle, günlük hayatımda da, kendime özenli, eee, gösterdiğim için, bu, emm, hani bir davet, bu yemek, emm, eğer bir düğün değilse, bir smokin, işte, bir takım elbise tarzında bir yer değilse, eee, yine günlük tarzda, eee, işte gömleğim, üzerime işte ceketim, e, altına bir, eee, pantolon, iii, gömleği zaten içine katıyorum kemerle. Eee, spor şık oluyorum. Ben işte, emm, böyle, pantolonu daha çok sporlaştırdığını düşünüyorum spor ayakkabısıyla. O yüzden, emm, spor şık oluyorum. Yani gömlek giymek bana şey vermiyor, şıklık, emm, e, yani özen göstergesi değil benim için.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. O zama Anladım. Hı hı. Peki, o zaman şeyi merak ettim. Şimdi, böyle, Cadılar Bayramı zamanı da yaklaşıyor. Eee, kostüm partileri gibi şeyler olduğunu görüyorum, eee, mesela her zaman, böyle, iş görüşmesi, yemek, davet oralarda hep tarzına uygun olduğu için zaten bu ortamlar da, aynı şekilde, aslında özenle gidiyorsun, böyle bir, mesela kostüm partisine katılacak olsaydın, o zaman ne giyerdin, orada ne nasıl bir yaklaşımın olurdu?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani şöyle, bu zamana kadar Cadılar Bayramı'na hiç katılmadım ama hep katılmak istedim, ama, eee, bu yıl katılıyorum açıkçası. Emm Gerçekten, emm Ne giyeceğim? Siyah pantolon, siyah ayakkabı, siyah gömlek, siyah kemer ama makyajım, ııı
Hı hı. A, ne güzel. Ne giy ne giyeceksin? <chuckles> Simsiyah, bunlar gardrobundan daha önce, simsiyah dedin.
Evet, onlar gardırobumdan zaten, simsiyah, ııı, ama tamamıyla makyajım, ııı, ön planda olacak.
Hı hı. Hıı, nasıl bir makyaj olacak merak ettim.
Emm, böyle, emm, böyle, yapay kanlarla oluşturulmuş, de şeyden, emm, peçetelerden yüzümü kesmek istiyorum. Eee, göz gözüm tarafına ve yapay kanlarla birlikte, sanki, eee, bir şeytan r ruhunu, ııı, anlatır gibi olacak. O yüzden, kıyafete pek önem vermeye gerek duymadım.
Hı hı. O çok ilginç, iddialı. Am ama zaten makyaj, başlı başına çok ilgi çekici ve farklı geliyor kulağa. Nasıl olacak merak ettim. Bu fikirde peki, nereden esinlendin? İzlediğin bir film ya da okuduğun bir kitap ya da herhangi bir şey oldu mu sana bu fikri veren, yoksa öyle aklına geldi, eee, öyle mi öylece mi karar verdin?
<chuckles> Evet. Hı hı.